Mystic River?
Mh-mh. Con Sean Penn.
Ehm Ehm, Mystic River, e e cioè di chi è?
Bellissimo. Ehm, non ricordo il regista, però
Ah! Mystic Ri Ah, Mystic River! Ah, oka Mystic River! Ah. Ah, è bellissimo, cavolo! Ma tu, veramente hai hai un buon gusto veramente Veronica, complimenti.
Ah, okay. Mystic River, oka Stupendo, vero? Proprio stupendo. Vabbè, Sean Penn Se Sean Penn per me è spettacolare, io lo amo come attore, capito, quindi
Stupendo. Sì, sì. Sì, questo film è del 2003, giusto?
Eh, è vecchiotto, è vecchiotto.
Sì, è thriller crime, bellissimo, no, complimenti che veramente ti è piaciuto.
Mh-mh. Bellissi pure Sleepers ti consiglio, se non l'hai mai visto.
Allo ovviamente l'ho visto. <chuckles>
Ah, vabbè! <chuckles> Vabbè, devo di la verità, abbiamo parecchie gusti cioè, parecchi film in comune io e te, eh. <chuckles> È vero. Guarda, scusami, devo scappare che ho da fare. Ci sentiamo, va bene? <chuckles> Alla prossima, buona giornata. Eh. Mh. Cia ciao.
Sì fino a 2 siamo compatibili. <chuckles> Va bene, dai, va bene. Dai, ciao, ciao. Anche a te grazie, grazie, ciao.